อ๋อ ก็น่าจะต้องเป็นคุณจรัล มโนเพ็ชรเนาะ แล้วก็ถ้าทางฝ่ายหญิง ก็ต้องเป็นคุณสุนทรี เวชานนท์ อย่างงี้นะคะ ที่เป็นแบบ 2 คน ที่เป็นตำนาน เพลงพื้นเมืองเหนือเนี่ยนะคะ ที่ เอ่อ คุณสุนทรีเนี่ย ตอนนี้ก็ยังแบบคงร้องเพลงอยู่เนาะ ท่านก็มีร้านอาหารของท่านเองอยู่เชียงใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าอยากแบบเจอแบบใกล้ชิด อ่า ก็แวะไปที่ร้านท่านได้ แล้วท่านก็ยังร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมด้วยนะคะ
อา ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ โอ้โฮ! ทั้งที่ แล้วก็ เรียกว่าร้อง น่าจะเป็นศิลปินมานาน มาก ด้วยใช่ไหมครับ? แล้วปัจจุบันก็ยังร้องอยู่ด้วย ก็เป็นบุคคลที่ เอ่อ น่าจะเรียกว่าผูกพันกับคุณในหลายช่วง วัยเลยด้วยไหมครับเนี่ย?
โอ้ ใช่